जैसा कि मैं आपको बताऊँ ना कि मुझे ना, कपड़े और अपना फ़ैशन चुनाव करने में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब बहुत बार ना, मुझे काफ़ी ऐसे कपड़े पसंद आते हैं, जो कि ना आउट ऑफ़ फ़ैशन होते हैं, लेकिन ना वो मुझे पसंद आ रहे होते हैं। तो किसी कारणवश ना मैं उन्हें ले नहीं पाता हूँ, और साथ ही में मतलब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं लूँगा, तो कहीं मैं बाकी लोगों से पीछे ना रह जाऊँ। तो ना च पसंद आते हुए भी ना, मुझे वो कपड़े लेने पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ ना कि इन दोनों के बीच में कोई भी एक रास्ता निकालूँ, कि ऐसे कपड़े लूँ कि जो मुझे भी पसंद आएँ और साथ ही साथ जो है, उनका ट्रेंड भी हो। तो, इसी स अ, मतलब इसी सिलसिले में, मैं ना आपसे आज थोड़ी-सी मदद लेना चाहूँगा कि ऐसा क्या हो सकता है, कि इन दोनों के बीच का एक रास्ता भी निकल जाए और साथ ही साथ ना, मुझे जो इतना समय लगता है कपड़ों के चुनाव में और साथ ही साथ फ़ैशन चुनने में, वो भी थोड़ा जो है समय कम हो सके। क्योंकि इसके चक्कर में ना, मेरे जो बाकी काम होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है रह जाते हैं, और साथ ही साथ जो है ना, मेरा बजट भी जो है इस चक्कर में बिगड़ जाता है बहुत बार, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें भी ले आता हूँ, जो कि मुझे पसंद नहीं होती हैं, बस अ, मुझे ये दिखाना पड़ता है कि हाँ, मेरे पास भी वो है और मतलब मैं भी उन सब चीज़ों का जो है अ, पहनता हूँ और उनको प प्रयास करता हूँ कि मैं भी वैसा दिखूँ। तो कहीं न कहीं आप इसके बारे में मुझे थोड़ा-सा और ब बताइए कि ऐसा क्या हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं, उन्हें सुलझाया जा सके?
अच्छा। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल अ, मैं पूरी तरीके से आपकी मदद करूँगा अ, बिल्कुल अ, तो मुझे आप पहले ये बताइए कि म जो आप ये जो आप कपड़े पसंद पहनना पसंद करते हैं या जो आप फैशन का चुनाव में जो आपको कठिनाई हो रही है, ये आपको सबसे ज़्यादा किन परिस्थिति में अ, मिलती है जो आपको फैशन चुनने की जो कठिनाई है, वो आपको किन ज किन परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा होती है?
बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताऊँ ना ये सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे होती है, सबसे कॉलेज के कपड़े जो मुझे लेने होते हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जैसा कॉलेज में हर कोई जो है, व्यक्ति अलग-अलग प्रकार की चीज़ें पहनता है, अलग-अलग फ प्रकार के जो है फैशन आज़माते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे भी ना इस चीज़ का डर लगता है कि, कहीं मैं ऐसा फैशन ना आज़मा लूँ, जो वो मेरा दो बाकी कॉलेज के लोग हैं, वो कहीं मेरा मज़ाक ना उड़ाएँ या कहीं मैं ऐसे ना पहन लूँ जो आउट ऑफ फैशन हो, जो आजकल के कॉलेज में चल रहे हों। क्योंकि आजकल जो है ना दिखावे की दुनिया हो गई है और अगर आप मैं मानता हूँ कि अगर लो अगर आप उन लोगों से कम पहनते हैं, कुछ अलग सा मतलब दिखते हैं ना, तो उनको ना काफ़ी जल्दी मौका मिल जाता है आपका मज़ाक बनाने का या आपके ऊपर जो है, कुछ भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको नीचा दिखाने का। तो उन सब चीज़ से मैं बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ही मुझे चीज़ ना सबसे ज़्यादा तनाव देती है, तो इससे बेहतर तो ये है कि हम ब ज अ, ट्रेंड को फॉलो करें। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ट्रेंड को समझने में ना और अपने फैशन को समझने में, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मतलब काफ़ी ऐसे कपड़े होते हैं, जो मुझे पसंद आ रहे होते हैं और मुझे लगता है कि वो मेरे पे अच्छे दिखेंगे भी, लेकिन जब मैं उन्हें ले आता हूँ ना घर पे, तो वो उस तरीके से मतलब अ, अन मेरे शरीर पर मेल नहीं खाते हैं, जिस तरीके से मैं सोच कर जाता हूँ। तो वो चीज़ ना बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा दुविधा देती है और फिर वापस उन चीज़ों को वापस करने जाना, उसके बदले में कुछ और लेना और फिर से वही फैशन जो है बनाना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है मुझे। तो, इन सब चीज़ों से मैं चाहता हूँ कि एक तरीके से मुझे छुटकारा मिल पाए और कहीं न कहीं ना मतलब वो जो च मैं चीज़ें ले रहा हूँ, वो मुझे सही तरीके से पता हों कि, आगे चल कर मेरे अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी? तो उस सिलसिले में आप मुझे थोड़ा बताइए।
अच्छा।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 अच्छा। जी, बिल्कुल मैं पूरे तरीके से आपको बताऊँगा कि आपको कैसे कपड़े लेने चाहिए, क्या फैशन चुनना चाहिए। अ, पर आप मुझे ये बताइए कि अ, जो आपका बजट है या फिर जो खरीदने की आपकी आदत है, वो क्या है?
बिल्कुल, मैं जैसे आपको बताऊँ ना लगभग हर महीने का मेरा बजट रहता है कि 10 से 15 हज़ार रुपये में ही जो है, मेरे पूरे महीने के कपड़े आ जाएँ और मतलब मेरी जो आदत है ना खरीदने की, वो कुछ इस प्रकार है कि हर मतलब जब भी मेरी कॉलेज से 2 दिन छुट्टी होती है हफ़्ते में, तो उन्हीं 2 दिनों में मैं शॉपिंग करने जाता हूँ। और ज़्यादातर तो मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसी चीजें लूँ जो सही में मेरे ऊपर अच्छी लगें, लेकिन कई बार ना मैं ऐसी चीज़ ले बैठता हूँ, जो कि जैसे बहुत बार कहते हैं ना हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि, "ये ले ले, तेरे पे अच्छा लगेगा," तो मतलब उनकी बातों में आकर मैं एकदम से ले लेता हूँ। और जब फिर मैं घर आकर उन्हें अपने ऊपर डाल कर देखता हूँ, तो वो फिर मुझे पसंद नहीं आती हैं या मेरे हिसाब से जो मेरे को फैशन बनाना होता है अ, वो बन नहीं पाता है, जैसे उदाहरण दूँ तो अ, एक बार ना मुझे अभी हाल ही में अपने किसी दोस्त के जन्मदिन के लिए ज पूरा अपना कॉस्ट्यूम बनाना था अ, मतलब पूरी एक ब्लैक पैंट और उसके नीचे बूट्स और उसके ऊपर लेदर जैकेट। लेकिन मैं ऐसे ही मतलब शॉपिंग करने निकला था उसी के लिए, तो अ, मुझे एक ऐसी जैकेट मुझे दिखी, तो मैंने अ, सोचा कि चलो क्यों ना इसे च मतलब पहन के देखा जाए? तो मेरे एक मित्र मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ ये अच्छी लग रही है ये ले लो, बाद में मिले ना मिले, वो जो आपको चाहिए वो बाद में ले लेना।" तो उनकी बातों में आकर मैंने एकदम से वो ले ली, अब उसके बाद भी फिर मैं जब घर पहुँचा तो मैंने देखा कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जो मैंने पूरा कॉस्ट्यूम बनाया था, मतलब ब्लैक जूते, ब्लैक पैंट, तो वो उससे ना मेल नहीं खा रही थी, लेकिन हाँ, मेरे ऊपर अच्छी लग रही थी। लेकिन उस समय उसे खरीदने की क ना कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, तो एक तरीके से मेरा फिज़ूल का खर्चा हो गया, तो कहीं न कहीं मुझे मतलब इन च सब चीज़ों से भी ना, काफ़ी ज़्यादा बचना है, तो उसी सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आप मुझे सलाह दें कुछ।
जी। जी। अच्छा। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। अच्छा। जी, बिल्कुल मैं आपकी पूरी तरीके से मदद भी करूँगा, तो आप मुझे अ, ये बताइए कि अ, जो रंग है, जो आपको रंग पसंद है या यूँ कहें तो जो आपको कपड़े फिट होते हैं, उनमें जो आप बदलते हुए ट्रेंड में अ, क्या देखते हैं? और क्या कुछ आपको एकदम उत्साह करता है या फिर जो आपको अ, उ उत्साहित करता है आपको लेने में, वो क्या कुछ है? जैसे बदलते रंग या फिटनेस को देखते हुए जो फिट हो रहे हैं कपड़े आपको, वो सब में क्या चीज़ है आपको मतलब वो करती है, कि आप उन्हें ले लेते हैं कपड़ों को?
बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताऊँ ना, मैं जब भी मतलब कपड़े लेता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार तो ऐसा लगता है कहीं मैं मोटा हो गया हूँ या मतलब ये चिंता सताती है, कि ये जो मैं कपड़े ले रहा हूँ कहीं ट्रेंड से आउट ना हों और साथ ही साथ ना इन सब चीज़ों की दिक्कत रहती है मुझे, कि मैं कपड़े ले लूँ और फिर ये ट्रेंड से आउट हो जाएँ और फिर मैं हल्का सा वजन कम हो जाए या बढ़ जाए, तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे, तो ये सबसे बड़ी मुझे जो है चिंता आती है। दूसरा है रंग, मतलब मेरे को ना जो रंग चाहिए होता है मतलब मान लीजिए कि अगर ब्लैक चाहिए तो ब्लैक में भी ना काफ़ी ज़्यादा जो है, प्रकार के रंग होते हैं। जैसे एक हल्का सा फेडेड ब्लैक होता है, एक अ, बिल्कुल काला होता है, गहरा काला, एक बिल्कुल मतलब हल्का सा डल काला होता है। तो मेरी जो इनमें से पसंद है ना, वो बिल्कुल हल्का सा जो हल्का सा ढे अ, उद उधड़ा हुआ सा हो कलर काला हो लेकिन और अ, हल्का सा मतलब उसमें फेडपन आ रहा हो, वैसा कलर मुझे ज़्यादा पसंद है ब्लैक में। तो वो ढूँढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है और फिर उसके मैचिंग की मतलब टी शर्ट हो गई या स्वेटर हो गया या कुछ भी जैकेट हो गई, वो ढूँढने में और ज़्यादा समय लगता है। तो कहीं न कहीं जैसा मैं चाहता हूँ ना वो पूरा मतलब एक ड्रेस बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, तो उसी चीज़ से जो है मैं निपटना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार जाऊँ और शॉपिंग में और बस सारी चीज़ें जो हैं एक ही बार ही मैं ले आऊँ, ताकि मेरे पैसे भी बच जाएँ और साथ ही साथ जो मेरा समय ज़्यादा लगता है ना, वो भी बच जाए। तो उसी सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आप मुझे कोई एक बेहतर राय दे।
अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, जी। अच्छा। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल मैं आपको राय भी दूँगा, तो आप मुझे एक आखिरी सवाल और बता दीजिए ताकि जो जानकारी है, वो मैं पूरी तरीके से अ, इकट्ठी कर पाऊँ। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी आपके पास कौन-कौन से कपड़े हैं, जो आप बार-बार पहनते हैं या फिर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आपके कौन-से कपड़े हैं?
बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताऊँ इस समय मेरे पास कुछ 8 जीन्स हैं, जिनका सबका ही रंग जो है काला है, मतलब हल्का-सा थोड़ी अलग-मलग मेल खाती है और उसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है मेरे पास 3-4 अलग-अलग रंग की जो है जीन्स है। वो मैं सिर्फ मतलब ऐसे डालता हूँ जब मेरा मन करता है कि हाँ, चलो आज कुछ अलग पहन रहा है और साथ ही में मतलब मैं उन काली जीन्स में से ना 3-4 जिन्सें जो है, ऐसी है, मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ना पुरानी हो गई है। मतलब पहले जैसे आपने देखा होगा कि चिपकी-चिपकी जीन्स चला करती थी, हल्की-सी फिटेड और नीचे से जाके खुलने वाली, वो उस उस प्रकार की है, लेकिन आजकल जो है वो ट्रेंड थोड़ा-सा बदल गया है, औ वो मतलब ऊपर से ज़्यादा फिट और नीचे से ज़्यादा खुली ये वाली होने लग गई हैं। तो उस प्रकार की मैं चाहता हूँ कि उनको बदल के वो लाऊँ, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल नहीं पाई है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रयास में हूँ कि कुछ ऐसा ढूँढ़ लूँ। तो उस बारे में भी अगर आप मेरे को कोई जानकारी दे पाएँ, तो काफ़ी ज़्यादा वो मेरे लिए मददगार साबित होगी, तो मैं आपसे थोड़ी-सी और सलाह माँगना चाहूँगा।
जी, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल अ, मेरे पास आपकी सारी जानकारी एकत्रित हो गई है, तो देखिए, आप ना कोशिश करिए कि थोड़े आरामदायक कपड़े भी पहनिए और अ, थोड़े-से जो आपके रंग हैं, उन रंगों को आप बदल के भी देखिए कि आपके ऊपर कौन-से रंग ज़्यादा निख़र रहे हैं, कौन-से रंग के कपड़े ज़्यादा निखर रहे हैं। देखिए, जब भी आप अ, फैशन के चुनाव करेंगे ना, तो हमेशा आप 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि वो कपड़ा आपके ऊपर कैसा जँच रहा है? क्या उसमें और क्या बदलाव किया जा सकता है? और दूसरी चीज़ आप ये देखिए ना कि उम, आपका रंग अगर थोड़ा-सा आप साँवले हैं या फिर थोड़ा-सा रंग आपका अ, काला है, तो आप उसपे जो लाइट कपड़े होते हैं ना, वो आप देखिए वो आपके ऊपर ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और तीसरी चीज़ ना आप कपड़ों के साथ-साथ जो आप पहनेंगे जूते वगैरह, जो आप पैरों में पहनेंगे उसका चुनाव भी आपको एकदम सटीकता से करने की ज़रूरत है। और देखिए, जैसा आपने बोला कि आपके पास कपड़े पर्याप्त है, लेकिन फिर भी आप कपड़े ले लेते हैं, तो उस आदत को ना थोड़ा-सा परिवर्तन करिए। देखिए, आपके पास अगर ज़्यादा कपड़े हैं, तो आप किसी और जिनको ज़रूरत हो उनको आप दान भी कर सकते हैं और मैं तो ये कहूँगा ना, कि अगर आप स्टाइल के लिए कपड़े पहन रहे हैं, फैशन के लिए पहन रहे हैं, तो बिल्कुल पहनिए, लेकिन ट्रेंड को ज़्यादा फ़ॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अ, कई बार ना ट्रेंड फ़ॉलो करने के चक्कर में होता क्या है ना, हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो कपड़े बेवजह हमारे कपबोर्ड में पड़े रहते हैं, अलमारी में पड़े रहते हैं। तो, एक तरीके से ना जो उसका भंडारण है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उम, कहीं न कहीं फिर वो हमें अ, ऐसे ही रखे, रखे वो बर्बाद भी हो जाते हैं, तो आप ना स्मार्ट शॉपिंग किया करिए। स्मार्ट शॉपिंग का मतलब ये है कि अ, जो कपड़े आपको अच्छे लगे खाली आप उन्हीं को लीजिए और कटौती करिए कपड़े खरीदने में, अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप कपड़े मत लीजिए, ये ना हो कि आपके पास विकल्प नहीं है और आप दूसरी चीज़ में जाकर के आप, दूसरी चीज़ ले ले रहे हैं। तो देखिए, आप ना स्मार्ट शॉपिंग करिए और बजट अपने हिसाब से बनाइए। और देखिए अ, कई बार होता है जैसा आपने बोला कि आपको जो है जीन्स पसंद करने में भी समस्या आती है, आप तमाम ज तमाम तरीके के जो मैचिंग कपड़े हैं, वो भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन उनमें आपको समझ में नहीं आता है। बिल्कुल आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अ, कहीं न कहीं आपने ना ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, इसीलिए आपका दिमाग जो है, वो कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो अ, थोड़ा-सा ब्रेक ले लीजिए शॉपिंग जैसी चीज़ों से और अ, थोड़ा दूसरे जगह पे जाकर के घूम लीजिए और देखिए अ, जो कपड़े हैं ना वो बिल्कुल आप पहनते रहिए और समय के साथ कपड़े में परिवर्तन भी होना चाहिए। जैसे कि आप स्कूल के लिए अलग कपड़े लेते हैं, कॉलेज के लिए अलग कपड़े लेते हैं और पार्टी, फंक्शन के लिए अलग कपड़े लेते हैं, तो देखिए आप ना कोशिश करिए कि अ, अगर कहीं पार्टी वगैरह में जा रहें है, तो ज़्यादा ग्लिटर वाले जो कपड़े होते हैं, जो शूट सूट वगैरह होते हैं ना, तो वो सब भी पहनिए। और देखिए अ, जो चीज़ें हैं ना वो आपके ऊपर किस तरीके से जँच रही है, वो आप जब पहन के देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए, अगर आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं, तो उसमें भी अ, जो कपड़े होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, काफ़ी साफ-सुथरे होने चाहिए, तो वो भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो देखिए, ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई है ना, अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल समझकर के अगर कपड़े का जो चुनाव है वो करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको मदद भी मिलेगी। और बिल्कुल आख़िरी चीज़ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अ, जो आप अ, कपड़े लेते हैं ना उनको आप एक तरीके से अ, थोड़े-से अपने बजट के हिसाब से लीजिए, आप देख कर के लीजिए कि जो कपड़ा है, वो आपको अ, किस तरीके से जँच रहा है, किस तरीके से आपके ऊपर वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? और बिल्कुल ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको जा जानकारी दी है, ये आपके बहुत-बहुत काम आएगी। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी अ, मदद भी कर पाया।
हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि ये आपकी दी गई ये जो सलाह है काफ़ी हद तक अ, मेरे को काफ़ी हद तक बदलने में मदद कर पाएगी और आपकी इस दी गई सलाह के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बिल्कुल मुझे भी काफ़ी खुशी हुई, कि मैं आपकी मदद कर पाया और इतने सारे जो भी मैंने सुलह अ, सलाह दी है आपको ये काफ़ी काम भी आएँगे। जी, धन्यवाद आपका भी।